Eee, nah, itu cuman untuk mengulur waktu sih sebenarnya. Nanti ujung-ujungnya kalau dia nanya lagi, ya baru deh kita minta maaf. Kayak, "Eh sorry nih so tadi, eee, udah di jalan ternyata, bini gue nitip makanan." Gitu, biasanya alasannya begitu. Jadi lebih, lebih diplomatislah jawabannya kan, dibanding kita langsung bilang, "Enggak ah, enggak mau gue!" Kayaknya kan, eee, terkesannya sombong. Betul betul. <chuckles> Ya soalnya kan kalau di pertemanan, kadang ada ya hal-hal yang, mmm, kalau kita langsung bilang enggak, nanti kita enggak diajak lagi gitu kan. Disangkanya sombong atau orang enggak mau ngajak. Jadi, kadang-kadang tuh kita harus belajar hal-hal kayak gitu tuh, yang alus yang bilang, "Oh ya udah nanti nanti," atau, "Eh, sorry nih," eee, dengan alasan-alasan yang kayaknya enggak bisa ditolak gitu. "Eee, anak gue minta temenin, anak gue rewellah," dan lain-lain. Nah, ada juga sih kondisi di mana, ini yang juga sering, kondisi dimana kadang-kadang ada betul.
Mhm. Oh. Oh iya sih, bisa ju heeh. Oke. Hmm. Berarti sama sama aja kayak jebakan Batman dong? <laughs> Heeh. Iya sih, bener juga sih. Mhm. Mhm. Apa? Minjem duit? <laughs> Oke. Gimana nih kalau seakan-akan kasusnya ada orang yang pinjam uang gitu?
Langsung ketebak aja nih ya, minjem duit itu Mmm, biasanya kalau dia minjem duit dan, eee, konteksnya di sini kita enggak kenal-kenal banget gitu ya. Itu, udah pasti akan aku cuekin, gitu. Dan enggak usah dilihat iya, chat-nya enggak usah dilihat. Kan
Iya. Engak dibalas sama sekali. Eh, ini datang sekali eee, datang langsung apa cuma via chat?

Karena kan, akadnya adalah minjem. Heeh. Bukan minta atau belum ada kata-kata dari kitanya tuh, mengikhlaskan lah, gitu. Bahkan, nggak jarang juga, ada orang lumayan dekat lah, gitu ya, eee, pernah main bareng, terus memang eee, dulu ge besar bareng, eee, dia minjem duit, gitu. "Minjem Rp1.000.000 dong, entar gue ganti, eee, tanggal segini." Itu gue cuekin juga, gitu. Karena urusan dia tuh nggak urgent, sebenarnya.
Minjem? Heeh heeh heeh, benar. Heeh. Heeh.
Dia tuh punya punya duit. Jadi, kayak ngapain sih gitu, Lu. <laughs> Kecuali, gue udah kayak h Hotman Paris, mungkin ya. Nggak papa deh, duit segitu kecil. Ini kan berharga juga, gitu. Jadi, nggak mau, mmm, gue nggak mau sampai nanti jadi malah, hati kesel, gara-gara duit nggak dibalikin, sih. Gitu. <tsk> Paling ngomongnya gitu sih, "Wah sorry." Ya caranya paling, "Sorry lagi nggak ada," atau "Sorry mmm, dipegang bini euy," gitu. "Eee, nggak enak ngambilnya, itu duit bini." Kayak gitu-gitu lah. Ya itu kata-kata diplomatis lah, ya untuk klasik, sih.
Heeh. <laughs> heeh. Iya, benar. Mhm. Ya menjaga juga, sih. Mhm. Klasik, sih. Alasan klasik. Setiap laki-laki seperti itu, sih.
Heeh. Benar. Padahal emang nggak mau ngasih kan, intinya. Gitu.
<chuckles> Iya. Oke, kalau misalkan konteksnya yang, eee, misalkan nih, tadi, mmm, berbicara tentang konteks tuh, ya. Eee, apa, menolak orang yang pinjam uang, misalkan. Nah, kalau misalkan yang pinjam uang itu ternyata adalah saudara sendiri, dan itu adalah saudara dari perempuan
Mhm mhm.